Ja, wenn, dann müsste ich mich vielleicht entweder on online, wenn das geht. Ähm, oder ich muss mich ganz einfach heute mal ins Auto setzen oder nächste Woche noch mal und da hinfahren und schauen, ob ich da noch was Passendes bekomme. Genau. Also, es wird 'n bisschen stressig jetzt die Tage noch, aber ja, das sind zum Glück die einzigen 2. Außer mein Sohn mein Sohn, der ist äh das ist auch 'n bisschen schwierig. Da habe ich auch noch nicht alles zusammen, dem habe ich nur so paar kleine Geschenke geschenkt. Der ist echt total süß auf der einen Seite, ne, aber auch das das ist total schwierig. Der wenn ich den frage, äh: „Was möchtest du denn zu Weihnachten haben?" Da sagt der zu mir: „Ja Mama, ich hab doch alles. Ist doch schön, wenn wir alle gesund sind und am Tisch sitzen." Echt, der ist 9, ja? Der ist 9 Da haben andere Neunjährige sonst was für Wünsche und, äh, der macht's mir echt schwer. <laughs> Ja.
Ja. Mhm. <chuckles> Mhm. Der ist ja ist ja 'n richtig äh, guter Junge dann. <chuckles> Hast du ihn ja richtig gut erzogen. <chuckles>
Ja, weiß nicht. Ja, ja. Ja, also da weiß ich halt auch nicht, ne, was ich was ich ihm schenken könnte, weil er ist auch so so voller Energie, ne? Also, den musst du wirklich immer bewegen irgendwie. Ansonsten, der kann der kann kaum still sitzen. Und ja, da hab ich jetzt nicht an irgendwas Materielles gedacht ähm, da hab ich halt auch an so 'n Trip irgendwie gedacht. Weiß nicht, wie würdes würdest du das wie würdest du das finden? So- weiß nicht- irgendwie in Kletterwald oder, äh, Jumphouse oder so was dass ich so was vielleicht schenke?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, da de also mir wär jetzt auch so 'ne Trampolinhalle wär wär wär mir vielleicht eingefallen, wie du mir, äh, deinen Sohn so beschrieben hast, weil er da sehr aktiv ist und sehr- sage ich mal- sportlich affin, dann ist das, glaube ich, echt 'ne 'ne schöne 'ne schöne Idee. Also ich weiß jetzt nicht, wo du wohnst, ob es da gute, äh, Trampolinhallen oder irgendwie was in der Richtung gibt, aber wenn's das gibt, dann
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, das das gibt's auf alle Fälle. Mhm. Ja. Weil ich ich weiß, er würde sich nicht über so 'n- keine Ahnung- ferngesteuertes Auto oder so d da würde der sich nicht drüber freuen, ne? Das ist so ja, der packt das dann aus und: „Hm, okay.“ <chuckles> Der baut lieber selber Sachen, ne? Also, den kann ich wirklich in die Werkstatt packen und dann äh, mit 'n paar Holzstücken und dann will der selber schrauben und basteln und machen ähm, ja, oder so was, fällt mir grad ein. Vielleicht gibt's ja auch so 'n Holzbaukasten irgendwie, wo er da
Ja. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja.